Iya iya. Wah, keren banget sih, Kak, sarannya gitu. Karena, mmm, pertama-tama aku juga harus menimbang-nimbang dulu lagi ya karena bener banget sih kata kamu ya, tadi kamu bilang kalo misalnya aku tetap bertahan di pekerjaan yang lama, dengan beban emosional yang lumayan besar, pasti ngefek ke kesehariannya gitu ya. Jadinya mungkin uring-uringan jadinya kayak, nggak apa ya, kayak nggak enak aja gitu ya hawa-hawanya gitu. Jadi, mmm, bak pasti akan apa ya, berdampak jangka panjang gitu ya ke kesehatan mental gitu. Jadi, mmm, kayaknya aku harus mulai segera ya untuk melakukan tindakan-tindakan gitu seperti kata kamu tadi. Kayak mulai cari networking yang mungkin di bidang, mmm, h ech HR ini tadi ya karena kan, eee, beberapa klien aku bisa dibilang kan juga, eee, be ada bidang gitulah di bagian HR yang mungkin aku bisa tanya ke mereka dulu gitu ya, biar bisa ada gambaran mungkin pertama-tama. Terus juga di sisi lain kayaknya saran dari kamu untuk nyoba part time itu, eee, boleh banget dicoba ya, karena dengan part time itu kan setidaknya aku ada gambaran gitu, terus aku kayak bisa nih nyicil kerja dikit-dikit gitu ya. Jadi nggak nggak bener-bener yang kosong melompong gitu ya kalo misalkan nanti pindah, eee, atau mulai ke karir baru gitu. Jadi kayaknya saran-saran dari kamu ini cukup melegakan banget nih. Jadi kayak aku tau ya gambaran melangkah ke depan gitu. Wah, makasih banyak ya atas saran-sarannya mungkin, eee, habis ini segera aku bisa melakukan saran dari kamu gitu. Makasih banyak ya.
Betul. Betul. Nah gitu. Iya. Betul Kak. Betul, betul. Iya. Betul. Kesehatan mental ya. Iya. Iya betul. Iya. Nah. Betul. Eh Betul gitu Kak. Siap. Iya betul Kak. Nah, itu dia. Nah, betul. Iya. Siap. Es makasih. Ah iya. Sama-sama. Oke. Sama-sama Kak, mudah-mudahan segera ada ap apa, segera ada pelu apa, segera ada, eee keinginan apa, untuk berubahnya segera dilaksanakan oke Kak? Oke.
Iya iya. Siap. Sampai jumpa.
Sama-sama.